Cho ph phép mình hỏi là không biết sở thích của bạn là gì nhỉ?
Ơ, mình cũng có rất nhiều sở thích, nhưng mà mình thích nhất là chơi game.
Chơi game à. À, ấy, không biết là bạn đang chơi những thể loại game nào, game MOBA hay là game nhập vai, hay là game theo cốt truyện, hay chỉ đơn giản là những cái game như kiểu Pikachu?
Ờm, mình cũng thích đa dạng game, nhưng mà có lẽ là mình thích, gọi là, game nhập vai. M ờ, mình chơi trên điện thoại. Đúng rồi, kiểu như, được phiêu lưu trên thế giới mở.
Dạng game. Ừm. Nhập vai à? Ờ, không biết là cái game bạn đang chơi là Không biết là bạn game bạn đang chơi thì hiện tại là game gì?
Ờm, mình đang chơi game Honkai: Star Rail bạn ừm, Honkai: Star Rail.
À, mình biết, mình biết, mình có biết qua, mình có biết qua. Thì bộ game đấy cũng khá là hay đấy, thế thì không biết là tại sao bạn lại bước chân vào bộ game này?
Ơ, thì bộ game này nó thuộc về hãng mà mình từng chơi của ơ, từng chơi trước đó rồi. Nên thành ra là mình biết là cái họ, gọi là, họ đầu tư về cốt truyện với lại, gọi là, cốt truyện, hình ảnh. Đúng rồi, nó rất là tốt. Với lại, ờ, mình cũng nghe bạn bè mình giới thiệu là game này chơi khá vui, khá tốt, nên mình cũng chơi thử, thì mình lại thấy thích tại nói ch
À! Hình ảnh, đúng không? Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. À. Thế thì không là bạn là s loại, kiểu là, người chơi game một mình ấy, kiểu, một mình trải nh êm, hay là thích, kiểu, chơi game cùng với bạn bè hơn?